عندي مشكلة كبيرة مأثرة عليا بقى لها كتير جدًا، في حياتي وفي شغلي، بقى لها فترة ومش عارف ألاقي لها حل، آآ، ومش عارف أعمل إيه كمان؟ يعني لأنها فعلًا ضاغطه عليَّ، ومأثرة على ج جميع جوانب حياتي يُعتبر، إن احنا مش عارف أعمل توازن بين الشغل وحياتي الشخصية خالص، أنا الشغل عندي واخد وقتي بدرجة كبيرة جدًا، جدًا، ومش عارف ألاقي له حل، مش عارف أوفق خالص، فكنت محتاج نصيحتك وم ياريت تساعدني في الموضوع ده، مش مش عارف أعمل إيه؟
أنا مُتفهم جدًا، جدًا طبعًا ال التوتر أو ال اللخبطة اللي أنت بتمر بيها، وإحساسك بعدم قدرتك إن أنت توازن ما بين حياتك الشخصية وال والشغل، يعني ويمكن للأسف ناس كتير آآ، بيحصل معاها ال المشكلة دي في وقت من أوقات حياتها، وإن هي إن الشغل بيطغى أكتر على آآ، وقتهم وعلى حياتهم الشخصية وحياتهم الأسرية، وعلى وقت راحتهم ووقت رفاهيتهم وهكذا، ف آمم أنا مُتفهم طبعًا ال الوضع اللي أنت بتمر بيه، وتأثيره كمان عليك وعلى نفسيتك وعلى آآ يعني مزاجك بشكل عام على مدار اليوم، آآ، ولكن باطمنك يعني زي ما في ناس كتير فعلًا بتدخل في الmood ده، بيقدروا إن هم يخرجوا منه من خلال خطوات أو تدريب وهكذا يعني. طيب خلّيني أسألك أنت الأول، يعني ليه الشغل بياخد منك حيز أكبر من اللازم، آآ ده بيحصل إزاي، وليه؟
بُص هو ده حصل معايا مؤخرًا لدرجة كبيرة لأن أنا، آآ كنت غيّرت نظام شغلي خالص، ونص غيرت نفس شغلي نفسه خالص والكارير بتاعي خا نفسه خالص. وبقيت باشتغل في حاجة أنا باحبها وباسعى إن أنا أشتغل فيها من زمان، أنا زمان وأنا نفسي إن أنا أشتغل في حاجة خاصة بيَّ كعمل حر يعني ويكون المشروع بتاعي وشغل بتاعي أنا اللي أكبَره لنفسي. فبالتالي بقى أنت عارف إن أنت لمّا تيجي تبدأ في حاجة زي دي بتبقى داخل بشغف مرعب، وحرفيًا قا عادي تفضل قاعد تشتغل وحابب الموضوع ومش متضايق وما باحسش حتى بتعب الشغل، فالموضوع بيبقى واخد وقتك كله حرفيًا في البداية، بابقى مش عارف أوازن إزاي بقى والّا أعمل إيه؟
كويس جدًا. إمم. ممتاز. امم، فهمت قصدك. يعني أنت الموضوع، آآ بسبب الحماس والطاقة اللي أنت داخل بيهم الحاجة الجديدة دي، اللي أنت كنت مستنيها إن هي تحصل من زمان، وهي إن أنت تشتغل في العمل الحر ويبقى عندك الbusiness الخاص بيك. يبقى عندك الbrand الخاص بيك ويبقى ليك أسمك وليك سُمعتك وليك كيانك في سوق العمل الحر. فأنت معنى كلامك إن أنت الشغف اللي عندك هو اللي مخلّيك يعني الموضوع واخد منك حيز كبير أوي، أكبر من اللازم. آمم، هو أولًا برضه خلّيني أقول لك إن دي حاجة حلوة، دي حاجة مش وحشة، خصوصًا لو أنت في الأول، لأن أنت لسه بتبني العلامة التجارية ال ب بتاعتك يعني. فخلّيني أسألك طيب، أنت يعني مدي الطاقة والوقت والحماس ده كله للشغل الجديد ده، هل حاطط هدف مُعيّن آآ لمّا توصل له، آمم، هتبدأ إن أنت توازن الأمور شوية والّا أنت عشان لسه في الأول فالموضوع، آآ شوية عام بالنسبة لك وشوية لسه الرؤية مش واضحة بشكل كامل ف بت بتدي الوقت ده كله؟
هو بصراحة الاتنين، يعني ال بالنسبة لإن أنت لسّه في البداية، ولسّه في الموضوع بالنسبة لك جديد، فطبعًا أنت بتبقى حاسس إن أنت لسّه ما ضبطّتش الدنيا عندك، لسّه ما ما ما نظمتش أمورك، حاسس طبعًا بتحس في الأوّل بعشوائية مهما كنت منظم فاهمني؟ فبتحس إن أنت آآ بتبذل مجهود ف في اتجاهين، اتجاه ال الشغل نفسه، واتجاه إن أنت بتعوّد لسّه دماغك على طبيعة الشغل وعلى مي آلية العمل اللي أنت هتشتغل عليها، وإن أنت إزاي تختصر الوقت بتاع ده بياخد معاك وقت كبير جدًا، بالإضافة إن زي ما قُلت إن أنا فعلًا يعني عامل حسابي إن هو لازم في الأوّل يبقى في مجهود مُبذ مُبذَل كبير عشان أ أوّل ما أبدأ ألاقي نتيجة كويّسة، أبقى أنا اتعودت already على رتم شغل معيّن، وده اللي هاستمر عليه وأبدأ أطوّره بعدين، وهي مش هيبقى بنفس المجهود.
صحيح. امم. مفهوم. مفهوم، مفهوم. أنا أوّلًا طبعًا باحيّيك على آآ حماسك، وباحيّيك على إن أنت يعني داخل تَبذُل مجهود، وخلّي بالك إن مش كل الناس بيبقى عندها الحماس إن هي تبذِل مجهود وإن هي تبني نفسها وتبني سمعتها، فأنا باحيّيك على حماسك ده وعلى إن أنت يعني عاوز تعمل كيان واسم لنفسك. طيّب خلّيني أسألك إيه اللحظة اللي عندها هتبدأ تقلّل الوقت الزيادة اللي مدّيه للشغل ده؟ يعني هل مثلًا لمّا تتعرف آآ ويتعرف اسمك ويتعرف الكيان بتاعك؟ هل لمّا تحوّش مثلًا مبلغ معيّن من الشغل ده؟ امم هل لمّا تبقى واثق مثلًا أن الشغل ده خلاص هيبقى شغلك الأساسي بدون أي حاجة جانبية وأنت بقيت مستقر فيه؟ يعني هل في علامات معيّنة عندها هتبدأ تستقر شويّة؟
وآه طبعًا يعني جزء من آآ، كلامك فعلًا كبير أو يأت يُعتبر كله كله يعني كلامك ي صح، ل ي أول ما أبدأ مثلًا ل أنا باعمل ما هو ما بيبقى مبدئيًا أنا باعمل قناة يوتيوب وباعمل محتوى، فده اللي فعلًا بياخد وقت كبير جدًا مني، لإن أنت بتشتغل على ح كل حاجة حرفيًا لوحدك، من مونتاج لscript ل لdescription ل لصور مصغرة، لتطوير كل حاجة، كل حاجة بتعملها، فك كل ده واخد منك وقت آآ كتير جدًا ومُ وجُهد كبير جدًا. فالفكرة كلها إن أنا مجرد ما أنا أبقى خلاص إستقريت وعرفت إن إن أنا اللي ماشي عليه ده صح وألاقيه بيجيب معايا نتايج، هاقدر أهدى شوية، آآ، هاقدر اللي هُو خلاص هابقى أ أس أأسس بقى نظام يمشي ب بوقت طبعًا في حياتي، فبالتالي أقدر أقدر إن أنا أ ألتزم ف بأي حاجة تانية يعني، فاهمني؟
كويس اوي. مفهوم طبعًا. مفهوم، مفهوم. هو فكرة إن أنت طبعًا بتبني أو ب يعني بتُنشئ قناة لليوتيوب، وامم، وأنت لسه في الأول، فزي ما بتقول أنت يُعتبر أنت كل شيء، أنت الفريق ال ال يعني يمكن القنوات الكبيرة، الفريق بيبقى، آآ حد مُتخصص في الscript، حد متخصص في المونتاج وهكذا. لكن أنت في الأول شوية الموضوع زي ما بتقول بيبقى يعني بالكامل عليك، أنا متفَهم ج ده جدًا، جدًا ومُقَدِّره جدًا، جدًا، فخليني أسألك طب، أنت بتقَسّم يومك إزاي في العادي؟
هو أنا باصحى الصبح أو الضهر بقى على حسب ما نمت إمتى، وعلى حسب ما ت خلصت شغل إمتى، يعني دي حاجة تانية برضه، إن أنا حياتي مش من منظمة خالص بسبب الموضوع ده، فباصحى مثلًا، آآ، أي أي وقت باصحي في بقى بيكون بقى الفطار، يعني ب ب باصحي مثلًا اخد shower أو حاجة، آآ فطار مثلًا بعد ك بعد ما أفطر بقى أروح إيه، أشرب حاجة وأقعد بقي إيه، أشتغل بقي لحد ما أتعب بقي، بس ده، ده يف
تمام. تمام، تمام مفهوم، و يعني هل بتخصص وقت معين مثلًا للأسرة؟ هل بتحط ال يعني بتقول إن أنا مثلًا وقت الأس يعني خلاص ده وقت العمل بتقول لحد ما تتعب، آآ، بتتعب مثلًا تاخد بريك ترجع تاني، فحاطط بقى وقت معين للأسرة اللي هو من الساعة كذا للساعة كذا ده للأسرة؟ والّا سايب الموضوع برضه عايم شوية حسب إنتاجيتك في اليوم؟
هو للأسف ما دي بقى المشكلة ال الحقيقة اللي أنا بواجهها يعني، دي، آآ ببقى سايب اللي هو وقت ما اخلص شغل بأ آآ هاروح أقعد معاهم بقى أو أو أشوف إيه الدنيا وكده، بس للأسف حتى ده يعتبر مابيح مابيح يعني ما بيحصلش يعني، لِأَنِّي كتير باخلص بابقى تعبان جدًا و مرهق جدًا ومش قادر أقعد مع حد، ولا أتكلم مع حد، فباضطر إن أنا هو إيه لو هاكل مثلًا، نقعد مع بعض وقت الأكل وخلاص، اللي هو وأقوم بقى خلاص هانام مش قادر أعمل حاجة تاني، فده للأسف ال م مخلّيني الدنيا بايظة عندي.
مفهوم. أنا متفهم ده جدًا، جدًا، طبعًا. آمم طيب خلّيني أسألك كده أنت ما جربتش إن أنت ح يعني ت تشارك حد في ال ف يعني يكُون معاك في الteam اللي بتنشئوا بيه القناة ويكُون عنده نفس الشغف بتاعك آآ و وتتفقوا حتى من دلوقتي إن إحنا هن يعني هنقسّم آآ مهمات علينا بنسبة 50% ولمّا القناة يبقى ليها كيان ومعروفة، الربح كمان مثلًا اللي هييجي هييجي هيجني ثماره منها هيبقى هو كمان برضه بنسبة 50% إمم، يعني بحيث بحيث يهوّن عليك الرحلة شوية. فكرت في حاجة زي كده؟
هو أنت عندك حق طبعًا، و ودي فكرة كويسة وحاسس إنها فعلًا هتشيل من عليّا الضغط كتير. بس في البدايات ال ض الصغيرة أوي أو الضعيفة اللي هو يعتبر من الzero أو حتى قبل الzero يعني أنت عشان تبدأ تقول إن أنت بدأت بالYoutube لازم تتحقق شروط الربح، ودي بتحتاج شهور عشان توصَلْ لها أصلًا. فأنت يعتبر لسه ما وصِلِتش للzero فاهمني؟ فالبدايات دي بيبقى الموضوع صعب أوي إنك تلاقي حد ي يلتزم معاك بنفس شغفك وبنفس تفكيرك في الموضوع. فالموضوع بيبقى صعب جدًا.
صحيح. إمم. فعلًا، فعلًا، عندك حق. طيب آمم، بما إن يعني الموضوع هيبقى صعب شوية في الأول وهتبقى أنت القائم على كل شيء، آآ، ما جربتش بطريقة ما إن أنت تنظم، آآ يومك وتكتب، آآ مهام، يعني تقسِّم ال المهام بتاعتك ل آآ، لمهام صغيرة مكتوبة، وتبدأ إن أنت تحدد ال ال المهام دي، مثلًا النهاردة من أول ما هاصحى مثلًا لحد الساعة وليكن آآ 11:00 ص مثلًا أو 10:00 ص هاشتغل في كتابة الscript، بعد كده هاخد راحة من الساعة 10:00 للساعة 12:00 بعد كده من الساعة 12:00 للساعة مثلًا آآ 3:00 هاعمل التصوير. آمم، هل جربت إن أنت تسجل كل المهام بتاعتك في ورقة مكتوبة وواضحة قدامك، آآ وكل مهمة جنبها التوقيت بتاعها؟ بحيث إن أنت عارف لما الواحد يبقى شايف المهام مكتوبة قدامه، بيدّيك أريحية كده إن أنت يعني حاسس إن أنت ملَكت زمام الأمور. آمم، يعني ده الت فكرة تنظيم الوقت دي يمكن تفرِق كتير في نفسيتك، وبالتالي بالتبعية هتفرق في، آآ إنتاجيتك. آآ، هل جربت حاجة زي كده والّا كنت يعني بتسيب الموضوع آآ، مفتوح أو عايم شوية؟
اهم. لأ، في الحقيقة لأ، ما جربتش حاجة زي كده خالص فعلًا يعني، أنا كنت باقوم اللي هو مرتِّب الحاجة في دماغي وخلاص ووقت ما اخلّص، خلّص، وقت ما حاجة تخلَص، تخلَص و تقدَر تقول بعشوائية، لكن فكرة إن أنا فعلًا أقسِّم الدنيا لمهام دي وكل مهمة يبقى ليها وقت معين ف في اليوم، وفي الأسبوع أصلًا، فلأ الموضوع يعني يفرِق، الموضوع فعلًا حاسس إن هو هيفرِق معايا. فعندك حق والله، أنا هانفِّذ ده، أنا هانفِّذ ده وحاسس إن هو هيفرق معايا جدًا.
دي حقيقة. هي فعلًا. فعلًا، فعلًا، هيفرق معاك. يعني بجد بانصحك تجرَّبه وأنا واثق إن هو هيفرِق معاك وهيكون في إنتاجية أ يعني أفضل، ويكون في تطوُّر أسرع كمان بإذن الله.
و وأنا، بس صدقني أنا باشكرك جدًا، جدًا. أنت فدّتني وادّيتني حل إج يعتبر جوهَري لمشكلتي وهاعمل ال الخطوات دي وهانفِّذها وهاتابع معاك في كل جديد، شكرًا جدًا ليك.
العفو، على إيه؟ أنا موجود دايمًا لمساعدتك.